あの、ちょっと悩みがあって、もしアドバイスいただけるなら、アドバイスしてもらいたいことあるんですけど。
はい。
はい、あの、仕事のことなんですけど。
ええ。
はい、あの、私建設系の仕事をしてまして。
はい。
あの、かなり、こう、きょうごいん、競合他社が増えてきて、少し圧倒されて自信失ってるところなんですよね。
うーん。 あ、そうなんですね。競合他社。結構ご自分で、あの、やってらっしゃる会社ですか？
うーん。 あ、そうですね。あの、自分でやってるような感じですね。
ええ。 うーん。あの、どういうところに、こう、圧倒されてるという感じがされるんでしょうか？
あの、ま、どっちかていうと建設系って独立ってものすごいしやすいんですよ。
はい。
はい、で、どんどんどんどん独立してきて、会社がかなり増えてきて、母数が増えてきてる。
うーん。なるほど。
それで、あの、競争価格競争がとにかくすごくて、うーん、やすく、とにかく安くっていうので、業者さんが増えていて、その価格競争っていうところにかなり、あの、圧倒されてますね。
はい。 ええええ。 あ、なるほど。今ね、建設系の会社っておっしゃっていましたが、なんか、具体的に、その建設系のかあの、中でも、どのようなお仕事を、こう、承ってらっしゃるのか、お伺いしてもいいですか？
はい。 あ、そうですね、それで言うと、まあ、いろいろやってるんですけど。えっと、内装工事とか、外装の外壁塗装とか、屋根の工事やったりとか、あとは外構工事とかも電気工事とか、まあ、いろいろ本当、家に関わることは、ほいろいろやってるんですけど。はい、特にやっぱり、その塗装の工事とか、外装の工事が価格競争がすごいですね。
はい。 ええええ。 はい。 うーん。 ええええ。あ。 はい。 あ、なるほど。例えばそのお客様は、あの、何て言うんでしょう、行政だったりとか、企業が多いのか、それとも個人のお客様のじたあの、住宅とかが多かったりするんですか？
ええと、まま、個人の方が多いですね。
うーん、なるほど。どうゆう形で今までは、こう、あの、仕事を、何て言うんでしょう、得てきたでしょうか？やっぱりうーん。
はい。 あ、そうですね。それで言うと、あの、もうすなんていうんすか？えっと、相見積もり
はい。
が主流になってきてて、一括相見積もりみたいなので、あの、まあ、お客様はこう3社とか4社とか、あの、いろんな会社から一斉に見積もりを取るみたいな、そういうところにあの、加盟して
ええ。 はい。 うーん。
あの、見積もり出してるみたいな感じです。
あ、じゃ、もうほんとに価格競争なんですね、もう純粋にそこは。
そうなんですよ。まあ、でも価格だけじゃもちろんないので、あの、価格が安くて品質が低くて、クレームになったりとかっていうの話よく聞くので
へえ。 はい。 うーん。はい。 ええ。
うーん、ただそれじゃ、なかなかお客さんは値段の方に目がいってしまうこともあるんですよね。
そうですね。やはりなんか住宅きゃ系の事って、素人には分からない、見えない所がたくさんあるので、ね、ほんとに信頼される業者じゃないと、逆にすごくひ言葉悪いですけど、吹っかけられたりとか、ね、なんか雑な仕事されても分かんなかったりとかするので、ほんとにそういう意味では良い業者さんを選ぶのは、すごくね、なんか大切な事だと思うんですが、なんか、その辺でご自分がやはりこう築きて上げてきたものとか、なんか凄く自信があるんだっていう感覚はやっぱりあるんですよね？
うーん。 うん、ん。 はい。 そうですね、ま、それで言うと、もちろんこの相見積もりになってくるので、あの、他の会社さんとの差別化をとにかく、していかなきゃいけないっていうのはあって。うん、うちで言うと、とにかく品質
えええ。 はい。 ええ、えええ。 はい。
をしっかり守るっていうのと、あとはまあ高くしすぎないように、高くなりすぎないように、事務所だったりとか、まあ営業マンを雇わないとか。うん、経費をちょっと抑えるっていう工夫はしてますね。
ええ。 ええ。 はい。 うーん、なるほど。 はい。うーん。ほんとにね、なんか競合が増えてらっしゃってって思うんてなんか仰ってましたけれども、なんかその競合のやり方に、なんか凄く圧倒されているような所とかも何か具体的にありますか？
そうですね、それで言うと、あの、とにかくこう値段が安い
うーん。
っていうのは1つあるのと、あとは作ってる資料がとにかくもう、1軒、戸建て1軒に対してもう、分厚いなんか本みたいなものを作ってくる業者さんとかもあって
はい。 あ、ええ、はい。
うーん、そういう資料とかでも少し圧倒されたりとかありますね。
あ、なるほど。例えばそうゆうのにお客様が見て、なんかこうやっぱり凄く揺れてるとか、作用してるなって思う所もありますか？
はい。 そうですね。やっぱりあの、しかもその、本みたいに分厚くしてくる業者さんが、また値段が一番安いぐらいの、かなり安かったりするんですよ。
うーん。 あ、そうなんですね。うーん、うん。
うーん、安くてこれだけしっかりしてたら大丈夫、絶対安心だって言って、あの、やっぱりお願いそこにされる方だもといたりするので。
ええ。 あ、なるほど。ちなみに向こうのそういう内容とかは、か、あの、くそ競合他社で見れるんでしょうか？
あ、そうですね、あの、2、3回ぐらい、えっと、同じところとかぶった時に、えっと、ま、うちで結局お願いしてもらえることになった時に、見せてもらったことはあります。「こんな素晴らしいのも来てたんだよ」っていうので。
ええ。 はい。 ええ。 ああ、どうでした？素晴らしかったですか？<chuckles>
うん。 そうですね、やっぱりそんだけ分厚いものを、あの、作って、これだけ値段安くってのはすごかったですね。
はい。 ああ、でもやっぱりあの、同業が見ても、あの、良いクオリティその値段とクオリティを考えると、まあ、良い仕事だなという感じでした？
そうですね、やっぱり紙ベースで言ったらいいものだなと思ったんですけど、うん、うちもね、とにかく経費を抑えてやってるのに、そんな金額ではできないので。
あ、うん。 はい。 ええ。 はい。 うーん。
うーん、そう考えると、どこかしらで手を抜いてるんじゃないかなっていう気持ちも少しはなんかありましたね。
うん。 なるほど。なかなかね、やっぱり建設業種は難しくてね、やっぱり個人だったりとか、あと行政に入るとか、ほんとにね、なんか色んなやり方があると思うんですけれども、今までこうね、なんか、あの、すされてきた仕事の関係上の大体競合は、皆同じ感じですか？同じような分野の会社、自分達と同じような会社っていうことがやっぱり多いんでしょうか、それとも、大手が入ってきてるとかってありますか？
うーん。 はい。 ああ、大手も少し大きいところはあるんですけど、ハウスメーカーぐらいの大手はなかなかなくて。うん、それこそ中規模とか、うちみたいに何でもできる会社もあれば、うん、例えば屋根工事だったり、屋根しか、あの、自社ではやってないとか、塗装しか自社ではやってないとかっていう会社さんもあったりはしますね。
はい。 ええええ。 うん。 ええ。 はい。 あ、なるほど。ね、なんか、なかなかほんとに大変な状況だと思いますが、なんか、そこを突破するのにご自分で、なんか、こう、こういう方法がいいんだろうなっていうことを考えられたりとかしていますか？今。
そうですね、やっぱり値段相応の、あの、職人さんを使っているとかっていう説明をしたりとか
うん。 うーん。 ああ、なるほど。技術がある。うーん。ええ。
とにかく、う、あ、そうですそうです。あの、大体1万円の職人さんもいれば、2万円の職人さんもいたりするので
あ、はい。
はい、そこの違いをちょっと明らかにとかしたりとか。
ええええ。
なんか、どこでいくらかかってるのかっていうのも明らかにしていけば、お客さん納得してくれるんじゃないかなとかっていう思いは少しありますね。
はい。 うーん。なるほど。あの、なかなかこれ難しい問題ですよね。<laughs>
うん、そうですね、なかなか難しくて。そうやってやってもかなり安い安くていいものを作ってくる会社さんもあるので、なかなかそれに勝つにはどうすればいいかって自信を失ってますね。
ええ。ねえ。 いや、そうなんですね。でもね、本当おっしゃってくださったように、あの、自分の家は本当に大事なので、いかに丁寧にいかにこう、あの、ね、クオリティ良くやってくれるかと同時に、あとはいかにこうアフターケアをきちんとしてくれるかっていうところも、やっぱり家って財産なので、あの、安ければいいと思ってる方って決していないと思うんですよね。でねうーん、なので、なんか、あの、そこら辺のやっぱりすね、誠意をきちんと見せていくのはもちろんやってらっしゃると思うんですが、何かね、そこが、あの、もう、こ、あ、本当自信自信がこう表に出ると言うんでしょうか。<chuckles> ふん、なんかね、うーん、難しいですね。<chuckles> うなえ
ああ、はい。 うはい。 うん。 ううーん。 そうですね、難しいですけど、確かにそうですね。あの、そこの誠意の一番大事なところだとは思いますね。
はい。なんかね、隠し事なく、すあの、ね、どうしてまあ、安い資材を使ってるところもたくさんありますけれども、え、どうして安くないのかとかいう説明とか、ね、向こうが先に思う質問をさあらかじめ全部書いてらっしゃると思うんですが、やはりね、そこら辺をこうクリアにいかに前向きに話してくださるかっていう、こう、やっぱり人と人とのやり取りもとても大事だと思うので、うん、なんかね、お、あのほんとに誠実にやられてる感じだとうまくいくことをほんとにお祈りしていますが、うん、でもやはり一番気になるのは、あのうまくひと、こうアフターケア、何かが見つかった時にちゃんとそれを責任を持ってやってくれるのかっていうのは、やはりね、なんかすごく気になるところなので、つあの、ひ 消費者としてははい、そこら辺の保証もやはり、ね、なんか大切なのかなとは思いますが、皆さんやっぱりぎょね、どの業者もそういうところはきちんとつけているんでしょうか？
うん。 うはい。 はい。 うーん。 うーん。 そうですよね。 そうですよね。 ああ、そうですね。やっぱり、それはある程度しっかりつけてきてる業者さんとかも多かったりはするので、うーん、そこに負けないように、あの、保証プラス
うーん。 はい。
点検みたいなのをつけたりとかもして工夫していってはいるところなんですけど。
ええ。
うーん、あとはやっぱり、こう、なんて言うんですかね、相みつにならないように、紹介とかでも、あの、こう、お客さんを獲得していく流れも作っていくべきなのかなとかって考えたりはしてます。
はい。 あ、そうですね、やっぱり口コミってほんとに今の時代とても大きいと思いますし、やはりね、なんか、紹介をしてもらって、この口コミでどんどん繋がっていくご縁ができ始めると、もう多分ビジネス、特にき建設業界凄くね、あの、伸びると思うので、今こういうだんね、時だからこそ、逆にほんとに人との繋がりが大切な時代ではあるなと思いますね。うーん。
はい。 そうですよね、うん。いや、なんか、いろいろ、こう、そうですね、あの、お話聞かしてもらって、今までちょっと自分の、その、どれいくらどれでかかってるのかっていうところも少し甘かったような気がしましたね。
ええええ、そうで あ、はい。でもね、ほんとにもうこれは会社経営、特に建設業界はとてもね、あの、競合激しいですし、大変ですし、もう、あの、ん、ね、頑張ってくださいとしか言いようがありませんが、でも誠実な感じもすごく受けるので、はい。もう是非自信を持って、あの、経営されてください。
うーん。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
はい。 ありがとうございました。
はい。